Ähm, ja, ne. So ma ja, äh, könnte man eigentlich Onlineshopping könnte man das auch Soz Soziale Medien nennen? Auf jeden Fall, denke ich doch, oder? Mhm.
Ja, doch schon. Irgendwo, glaube ich, ähm, könnte man das machen. Ja, also, ich denke halt drüber nach, wie wie, ähm
Hm, ist ist doch sozial. <laughs> Ja, ja. Mhm. Hm, mhm.
das also, klar, irgendwo schon. Also, wenn jetzt Amazon finde ich jetzt nicht, aber wenn natürlich soziale Medien wie TikTok, äh, jetzt 'nen gottverdammten TikTok Shop haben
Ja, ja. Ja, ja. Hm. .Hm. Aha, oder Facebook, ja. <laughs> Den das habe ich ja. Wie wie wie wie ist denn das? Ist das so wie wie wie Amazon, T-Mobil, ja? Ja, ja, ja. Na, man kann schon sagen, es ist so 'ne soziale Medie, denn die benutzen ja die die gleichen Algorithmen, ne?
äh, und Ja, so ziemlich. Hm. Ja, aber noch nicht mal das, sondern das ist auch noch dazu, ähm, wenn jetzt jemand wenn du ä Videos hast bei TikTok, ne? Und jemand vermarktet ein Produkt
Ah. Mhm. Ja. Ja?
dann kannst du das direkt über den TikTok Shop kaufen.
Aha.
Das ist dann so gekoppelt.
Also, muss sie muss sie muss dir dann da das Video erst anschauen oder nicht oder doch nicht? Ne?
Ne, ne, du kannst beim TikTok Shop suchen, wonach du willst, ne? Aber wenn du zum Beispiel bei TikTok einfach so scrollst und jemand vermarktet da, keine Ahnung, äh, Tabletten für's Abnehmen und diese willst du kaufen, dann drückst du einfach nur da auf'n Button und dann kommst du direkt auf'n TikTok Shop.
Mhm. Aha. Mhm. Mhm, ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja.

Ja, aber siehste, wenn du in Urlaub fährst, jetzt hast du 'ne neue Kamera, die direkt an dein Handy geht. Da ist doch da siehste da das wusstest du schon im Hinterkopf. Ist doch gut.
Ja. Ja. Ja, das mag sein das das mag sein. Was habe ich denn noch? Ich habe mir aber noch irgend'n Schwachsinn bestellt, ne? Denke nicht, dass das alles war. Ja, dann habe ich mir 'n neues äh, ja, ja, denn ich habe mir 'n neues Ladekabel gekauft ich weiß nicht wofür, weil ich habe Zigtausende. Äh, dann habe ich mir 'ne eine afrikanische Seife gekauft.
Ja, ne? Hm. Mhm. Mhm. Aha, aha. Hm. Ja, okay. Mhm. Ah, die benutze ich ständig, ja.
Ja, dann habe ich mir ein Wireless-CarPlay-Adapter gekauft.
Mhm. Mhm. Okay, ja, das das gut in Handy, ja?
Ich weiß gar ob das mit meinem ich weiß gar nicht, ob das mit meinem Auto kompatibel ist. <snorts>
Hm. Ja, ne, wir werden's rausfinden. Wenn nicht, dann gibt's bestimmt irgendwas ja?
Ja, und einen neuen und natürlich, wie immer, musste ich für die Katze ja natürlich auch was kaufen, wenn ich mir was kaufe, ne? Es gibt einen neuen Napf.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Aha. Gut, gut.
Weil ich habe ja schon nicht zigtausend Näpfe. Und musste jetzt noch 'n neuer sein.
Mhm. <laughs> Et man äh, der der Junge braucht ein bisschen Abwechslung, junge Frau. Also, ne <chuckles> eine, äh, noch mal was Neues. Ja, also, eins ist fürs Wasser, das andere 'n bisschen Wasser und Milch und dann
Das hat er ja. Ich habe, glaube ich, 10 verschiedene Näpfe. Was, in de Wasser, da hat er Wasserbrunnen.
Und, al also, warte mal warte mal. Okay, eins ist <laughs>
Für Wasser er hat 2 Wasserbrunnen hier fürs Wasser.
Ja, ja. Also, so so die die kleine Mieze braucht mal, ähm, hier einen Napf mit Essen und dort einen Napf mit mit Essen. Ja, also
Ne, dann wird er nur fett. Ich muss bei ihm das Essen sehr stark kontrollieren.
work with me. <chuckles> Ist das richtig? Ah.
Ganz stark kontrollieren. Ja, du, ich weiß, du versuchst da irgendwie 'n Ausweg für mich zu finden. Ich habe aber einfach ich mache unnötige Käufe. Auch wenn ich mir jetzt so unterm Tisch von meinem b von meinem Wohnzimmer so angucke, ne, da habe ich mich auch mit Social Media beeinflussen lassen. Was ich da für sie Sachen habe, die braucht keiner. Aber ja.
Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Hm. Ja, ja. Aha. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm. Ja? Ah.
So ist das manchmal, ne?